बिल्कुल देखिए ना जब मैं शुरू-शुरू में जिम जाने लगी थी तो मझे मुझे बहुत चोटें लगती थी। कभी डंबल मेरे पैर पे गिर जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो ये चीज़ें तो ना मतलब सामान्य हैं सबकी के साथ होती हैं। तो थोड़ा ब्रेव और स्ट्रॉन्ग बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। है ना? आजकल के ज़माने
तो आप जब जिम जाती थी तो आपने खुद से जो है अ, मशीनों को उपयोग करना सीखा या फिर कोई पर्सनल ट्रेनर होता था जो आपको बताया जाता था कि जिससे कम चोटें आएँ? या फिर आप क वो ऐसा उन लो वो लोग कितने सहायक होते हैं व्यायाम या जिन जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए?
जी। जी। ट्रेनर जी। ट्रेनर तो होते ही हैं वैसे जिम में, ऐसा नहीं है। ट्रेनर ने बता दिया था पर हाँ, मतलब कई बार क्या होता है वो चले जाते हैं क्योंकि हम हमें मतलब ए ऐसा तो नहीं है कि वो हमें ही सिखा रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं वहाँ। तो सभी को बताना होता है उनको तो काम ही यही है बेचारों का, है ना। तो वही है कि मतलब हम कई बार मतलब खुद से ही भारी हो जा
बेचारों का काम। <laughs> लेकिन मुझे कहीं ना वो सहायक होते हैं या फिर बस बेचारे जैसे वहाँ खड़े रहते हैं? <chuckles>
जी। नहीं, नहीं। मतलब काम है ना वो उनका तो उन्हें कभी कहीं दौड़ना पड़ता है, किसी को बताने के लिए। कभी कोई बुला लेता है उन्हें, तो वही चीज़ें हैं कि मतलब उन्हें दौड़ना पड़ता है बेचारे से मेरा वो मतलब
तो उनकी मदद भी ज़रूरी है लेकिन जिनको उ बिल्कुल भी ये पता नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करें तो और तो वहाँ पे उनकी स अ, जो है सलाह जो है कहीं न कहीं उपयुक्त हो सकती है। आप बोल रही हैं, ठीक है।
शुरुआत करनी है। हाँ, ये तो है। जी। हाँ, ये तो है।
जी। काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी हैं आपने इस विषय में और कुछ आप बच्चों के लिए बी बी आपने काफ़ी कुछ बताया है कि बच्चों को कैसे जो है अब बच्चे बड़ों को देख के सीखते हैं तो उनको भी साथ-साथ जोड़ना चाहिए अ, तभी जो है सभी जो है आप अ, इन च साथ मिलकर जो है लगता है सेहत पे काम कर सकते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने के लिए मैं तो बोलूँगी बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा है कि मैं फिर से इस विषय पे और भी बातें करूँ अ, और लेकिन अब बहुत-बहुत धन्यवाद अभी के लिए और अच्छा लगा काफ़ी आपसे बात करके।
और देखिए जी। जी। हाँ, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी। हाँ। जी, मुझे भी आपसे बात कर, कर ना बहुत अच्छा लगा और मैं भी आशा करती हूँ कि हमारी बात दोबारा हों। धन्यवाद।